Eles faziam, ali, o desencontro mesmo, né. Ma para não interagir com vocês.
Pois é, entendeu. Então, eh, assim, está es é, super, estabelecer limite dá, né, sem cortar relação, mas eu vou te falar que é bem, assim, quando você pega pessoas muito sem noção, é bem desafiador, viu.
Nossa, ficou uma situação super chata. Agora olhando para trás, depois dessa experiência aí, que foi inclusive super recente. Você mudaria alguma coisa? Você acha que faria mais algumas perguntas, ali, no início pra alinhamento?
Ah, eu acho que sim, eu acho que eu acho que sim, só, eh, eu falaria, né: "Olha, você está de férias, a gente não, né, então não vai dar sempre para gente sim para gente sair junto, né. Eh, se você quiser uma ajuda para alugar um carro eu te dou, se você quiser uma ajuda para isso" entendeu? Tipo, meio os pingos nos is, né.
Hum. Eu acho que é inclusive eu acho que eu acho importante até mencionar nas próximas visitas, e você fala assim: "Olha, eu acho que é essencial você alugar um carro. Está fora de cogitação" Sim.
Ah, com certe não, mas as pessoas sabem. É, as é que é que ele eu acho que ele foi o sem noção, entendeu. Mas assim, hã, eh, não não existe isso. Uhum.
Não, depois dessa justificativa que ele falou que ele preferia fazer compras do que alugar um carro.
Pois é. Então, e você fez e você matou, né, "mas você leva a compra na cabeça andando na estrada, né".
<laughs>
<laughs>
E aí fica parecendo aquele pessoal que acontece alguma coisa, ou um andarilho que fica por aí andando.
Exatamente.
E depois que ele voltou para o para a cidade dele, eh, você falou com ele em algum momento ou não? Tipo
Não, não falei mais, não falei mais, ele nunca mais se pronunciou no grupo da família, nada.
Nossa, mas ele deve ter falado mal de você para mãe dele, viu. <laughs> Com certeza.
Ah, deve, opa, se deve. Mas paciência, gente, assim, eh, existem histórias e histórias, né, essa foi um para eu aprender, assim, também a a a controlar um pouco a coisa, sabe. Não ficar
É, eu acho que vai servir muito de experiência futura para você, de conseguir definir esses limites, eh, desde antes, assim, se preparar um pouco melhor para expectativa dos outros, né.